Oh iya, bisa juga tuh. <chuckles> Iya iya iya. Iya.
Eh, masuk akal kan, karena kita kecil kan? Maksudnya dari dari sejarah itu kan, eee, kayak manusia pertama itu kan Pit Pithecanthropus erectus ya kalau nggak salah ya. Itu kan juga nggak yang segede dinosaurus, nggak yang segede T. rex dan juga lain-lainnya gitu loh. Dan kalau menurut ilmu pengetahuan juga, manusia pertama itu ada yang bilang juga manusia kera lah atau mungkin bentuknya menyerupai kera. Mungkin kalau evolusi itu u bukan terhambat ya, tidak terjadi nih, maksudnya kondisi seperti ribuan tahun yang lalu masih ada sampai sekarang, kayaknya malah apa ya, <tsk> mungkin manusianya juga nggak berkembang. Ini terlepas dari ada konsep agama juga kali ya. Heeh, karena kan nggak bisa itu kan disambungin. Benar, benar benar. Tapi nih heeh, masuk akal nggak sih?
Heeh heeh. Iya iya iya. Iya iya, benar benar. Heeh heeh heeh. Heeh heeh. Iya iya iya. Iya, sih. Heeh? Iya. Iya iya. Ah hah, heeh. Ah. Ah hah. Apa tuh? Iya iya iya, mungkin. Iya, pastilah kan e me nggak bisa di nggak bisa dimasuklah, iya benar. Heeh heeh. Iya iya. Iya sih emang. Mhm.

Masuk akal sih sebenernya gitu kan, bayang lah.
Nah. Heeh, jadi kita mungkin dari dulu akan terbiasa makan sushi ya, karena mentah terus, gitu kan. <chuckles> Gitu. Heeh heeh heeh.
Heeh. Eh, eh, iya, heeh heeh. Ya tadi heeh, ya kan kalo misalnya hewan purba sekarang kan, yang masih ada katanya ya, ya, eee, komodo gitu kan, katanya masih termasuk hewan purba, katanya gitu kan. Ya kan kita bisa bayangin aja, kita bisa liat tuh di komodo aja, gitu ganasnya kan, gitu, maksudnya sebagai hewan predator kan. Makanya kalo kalo misalnya masih hidup gitu, kayak misalnya T. rex gitu kan, kita udah gimana gitu, vie apa namanya, kebayang gitu, gimana kita bisa hidup heeh, berdampingan dengan T. rex kan, kayaknya nggak mungkin gitu.
Mhm. Mhm? Iya, benar. Mmm. Iya. Nah. Heeh. Nah. Mhm. Assalamualaikum, Mulia. Heeh. Benar. Paling kan kita cuma jadi ini aja kali ya, appetizer-nya aja gitu kayak, "Aduh laper nih, oh, ada manusia kecil," gitu kali ya, Mas, ya. Heeh heeh heeh. Iya, tapi kita perlu bersyukur nggak sih, Mas, sebenarnya dengan kepunahan dinosaurus itu, maksudnya e kita berevolusi terus menerus. Bahkan sekarang juga kita tahu teknologi tuh, waduh, luar biasa cepat banget kan? Heeh heeh heeh. Nah
Mhm. <chuckles> Iya. Iya. Mhm mhm, iya, makanya. Eee, e heeh? Mhm mhm. Heeh. Iya iya. Iya iya. Heeh. Iya, heeh heeh. Makanya, iya, lebih sit heeh? Bersyukur sih, gitu maksudnya. Maksudnya kan kalo, eee, ada, da masih ada gitu dinosaurus, gitu kan. Ya kita kan, nggak mungkin bisa hidup dengan damai gitu, menurut saya gitu, gitu kan. Meskipun dia hewan herbivora gitu kan, misalnya kayak Brontosaurus misalnya, kan dia hewannya gede kan ya, meskipun dia makan sayuran kan kita nggak mungkin lewat depan dia, gitu kan. Kita aja bisa keinjek gitu, nggak kerasa gitu sama dia gitu, diinjak gitu kan, berantakan semua, rumah-rumah hancur, gitu kan. Nggak mungkin kayaknya sih bisa hidup berdampingan.
Heeh? Iya, apa Mas? Heeh. Heeh. Mhm. Mhm. Nah, benar. Mhm. Iya, benar. Iya, benar benar benar. Nah. Iya, bener. Heeh. Mhm. Nah. Masuk akal tuh, meskipun dia makan tumbuhan, tapi kalau kita, berdiri sebelah pohon ya, diambil terus, "Dih ini buk ini mah bukan makanan gue ya?" Dilempar ya assalamualaikum nggak sih? <chuckles> Heeh heeh heeh. Tapi nih, Mas, e aku mau tanya lagi nih, kira-kira dari apa yang kita alami sampai saat ini ya, maksudnya, eee, kita nggak ngomongin zaman purba lah, maksudnya dari kita hidup sampai kita sekarang, gitu kan. Tanpa pernah kita melewati fase ketemu dinosaurus, gitu, dan menghadapinya, gitu loh. Kira-kira untuk masa-masa ke depan nih, zaman-zaman ke depan tuh, apa sih yang musti kita siapin itu?
Mhm mhm. Iya. Heeh. <chuckles> Ketelen aja. Iya iya. Iya. Iya. <chuckles> Iya sih, mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Heeh. Heeh heeh. Iya, heeh. Iya iya. Mmm. Kalo, apa namanya, ada dinosaurus, maksudnya gitu?
Mhm.

Iya iya iya, tahu tahu tahu, itu?
Nah itu film yang ini banget tuh legend banget itu, film perta mungkin iya salah satu film pertama yang live action ya, jadi misalnya d eee, dinosaurus gitu, tapi meskipun dinosaurusnya mungkin iya boneka gitu kan, tapi emang bagus banget gitu, eee, apa namanya, eee, efek-efeknya gitu. Jadi kayak seakan-akan, eee, dinosaurusnya benaran gitu. Nah itu heeh, nah iya itu. Jadi maksudnya, eee, orang-orang di film itu gitu, eee, berpikiran untuk menghidupkan kembali dinosaurus gitu kan untuk jadi taman hiburan gitu padahal kan hewan-hewan kayak gitu kan, maksudnya kan, dulu kan di alam bebas gitu, enggak dikerangkeng gitu kan, enggak dibatasin gitu, tau-tau jaman sekarang, eee, apa, maksudnya, eee, di film itu dia di, apa namanya, dikerangkeng gitu, dibatasin gitu padahal mhm, dipajang gitu kan, dibuat orang tonton gitu padahal kan, eee, wa bahaya banget gitu buat orang-orang gitu apalagi kalo ampe lepas ke perkotaan gitu kan. Itu udah kebayang banget itu serunya itu maksudnya, eee, brutalnya gimana tuh, eee, dinosaurus kayak gitu, gitu. Mhm.
Heeh. Heeh. Heeh. Mhm. Oh, gitu sih. Mhm. Wah. Heeh. Benar. Heeh. Mhm. Dipajang gitu ya? Aduh. Heeh. Benar. Nah. Heeh heeh heeh. Waduh, duh duh duh. Aduh, Mas, kok dinosaurus gitu loh i jangankan dinosaurus, sapi lepas aja yang repot itu satu kecamatan, Mas. <chuckles>
Iya. Heeh. <chuckles> Iya ngejarnya repot ya nangkepinnya, iya. Mhm hmm. Heeh. Iya kepikiran aja gitu buat dari kan dari filmnya kan katanya ngambilnya dari darah nyamuk tuh, dari nyamuk kan, nyamuk jam nyamuk purba, ada darah dinosaurus, nah terus dari darah itu dikembanginlah dinosaurus gitu dari oh, bisa jadi b jadi telor terus berkembang gitu kan, gitu. Nah itu, apa namanya, kita juga jadi berpikir nih, kalau, apa namanya, kayaknya enggak mungkin nih bisa kalaupun nanti ternyata ada, gitu kan, kayaknya enggak bakal ada di maksudnya, orang-orang pasti bakal protes, gitu, khawatir. Gitu kan karena kan hewan liar gitu, kayak gitu, enggak bisa dijinakin
Bayangin nah, iya juga ya kalau dipikir-pikir ya, aduh. Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Heeh. Wah. Mhm. Mhm. Benar. Heeh. Nah Masuk akal sih. Bayangin aja, Mas, kalau tiba-tiba di depan rumah ada dinosaurus lewat gitu kayaknya aduh susah banget sih, tapi emang kalau ngomongin soal dinosaurus tuh kadang lucu karena kan banyak kan sekarang animasinya, tapi kalau yang benar-benar dinosaurus gitu kan kayaknya mengcekam sub mencekam juga kali ya. Mhm mhm. <chuckles>
Mhm. Heeh. Iya. <laughs> <chuckles> Heeh heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Iya. Iya. Bener, benar benar gitu, enggak seimut yang di kartun gitu kan, kan kalau di kartun kan buat anak-anak gitu kan ya. Jadi dibikin imut, lucu gitu, padahal mungkin aslinya enggak se selucu itu gitu, meskipun dia herbivora gitu kan.
Iya. Heeh. Iya iya iya iya. Iya.